Скажи, как отличить, а, настоящее органическое от, а, красивой этикетки?
Ну, на самом деле, я думаю, что настоящие, м, продукты, именно выращенные в таким в таком органическом, э, стиле, скажем так, можно найти только когда ты знаешь конкретного фермера, который занимается, а, этим производством. Потому что, ам, м, этикетки, м, в какой бы зарегулированной стране, э, они не были, но они могут быть, э, недостаточно достоверные, скажем так.
Мгм. А как найти фермера такого вот, если, например, я вообще ничего не знаю, не разбираюсь, я прям новичок, как зеленый огурец, да, совсем зеленая, ничего не знаю. Как мне его найти?
Э, сарафанное радио и личные поиски, так сказать. В муха в муках рождается истина, что-то что-то в этом духе. Э, ну, действительно, если Да. А, есть та же такое выражение, если, м, так сказать, хочешь, ам, а, т какой-то органический продукт, нужно именно самому знать, ам, нужно, так сказать, а, знать, где он выращен, ам, и, м, кто кто это производит. То есть, м, по-другому никак. Ну да, наверное, можно м больше доверять, а, скажем так, продуктам, на у которых, а, есть сертификат. Ну вот допустим там, а, какие-то органические штэ сертификаты, европейские, например, да. Но тем не менее, а, я бы не стал доверяться на 100 процентов, да, этим этикеткам.
<chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну, ты щас имеешь ввиду вот именно, а, продукты, которые вот в магазинах продаются, да, которые от крупных компаний, но у них есть какие-то вот такие сертификаты, которые подтверждают, что они вот органические. Мгм.
Да. Ну, над тут надо на самом деле понимать, что, а, органический и экологичный, тут понятия такие, а, немного расплывчатые, потому что органические- это же не значит, что, м, никакие химические, скажем так, а, препараты не были применены при, допустим, выращивании растений, или не были применены какие-то препараты для выращивания, а, животных. Потому что они могут быть органические просто потому, что у них менее Да, они выращены, не с не абсолютно искусственные, да, у них могут быть, а, другие условия содержания, например, если мы про животных говорим, или у ни они используют, м, ну скажем, менее ядовитые химикаты, когда они что-то обрабатывают, или используют по минимуму. Но тем не менее, ну, в моем понимании, вырастить абсолютно экологично сейчас, ну, не то чтобы практически невозможно, но это очень сложно.
Ну да. Мгм. Да, да. Не искусственные, в общем, не искусственно созданы. Мгм. Да. Ну, тока если у себя дома, наверное, на в огороде где-нибудь.
Потому чт... А, ну, дело в т н да, наверное, но дело в том, что даже у себя дома, а, ну как бы да ть на тебя, а, льется дождь, да, который, э, значит, э откуда-то прилетело это облако, да, а, значит. Ты всё равно дышишь, и эти растения дышат воздухом, в котором могут быть там, не знаю, диоксины от мусоросжигающего завода, который в нескольких километрах от тебя. Но ты ни никогда на 100 процентов не знаешь, что содержится в той или иной, а, продукции, и никто на самом деле на 100 процентов не может этого гарантировать. То есть то, что, э, на этикетке написано "органический", это значит, что, а, те пункты, по которым, а, ну, то или иное государство договорилось с производителями называть, а, органическим, они выполняют какие-то несколько пунктов, да. Например, они используют, ам, значит, э, подтвержденные, а, производить н каких-то утвержденных производителей, например удобрений. Они используют, а, там какие, те или иные химические препараты для, а, не знаю, там старта, э, семян, да, которые потом прорастают лучше. Или они, например, используют какой-то конкретный антибиотик, в какой-то конкретный момент времени, когда нужно пролечить животных там от чего-то. Но тем не менее, без химического вмешательства, массовое производство, оно сейчас невозможно.
Мгм. Мгм. <laughs> Да. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну, это да да, ну, то есть, э, всё-таки человек, вот который, он вообще, м, несведущ в этой теме, он, наверное, всё-таки будет путать вот эти понима понятия: органическое, натуральное, экопродукт. И вот, э, даже, вот знаешь, есть же в магазин, когда ходишь, там нет даже такой этикетки- "органическое", там именно обычно ставят эти этикетку "экопродукт", но, по сути, скорее всего, это именно органический продукт, то есть, тот, который выращен просто максимально безопасно, но всё равно с применением каких-то, может быть, не экокомпонентов. Вот как ты думаешь, такое может быть? Или всё-таки, э, в магазинах, когда клеят вот эту этикетку "эко" это именно вот экологически чистый продукт вот по всем пунктам, которые ты перечислил, там: вода, воздух, а, а, отсутствие каких-то там, а использования пестицидов, э, опасных там, ну, вот всё вот это вот?
Н-да. Ка всё всё вышеперечисленное, как говорится, да. Потому что, а, ну на самом деле, даже если какой-то фермер на конкретном поле не использует химикатов, это не значит, что на соседнем поле никто не использует химикатов.
Да. <laughs> Да, да.
Не значит, что на него не вылился какой-то дождь, да, ф э, который, значит, облако собрало, м, выбросы из какого-то, э, производства. А то есть, той в той или иной степени, а, химические вещества, микропластики и всё остальное, давно присутствует вообще повсюду. Вопрос процентного соотношения. В этом смысле, да. Если, п я поэтому и говорю, так значит, с самого начала сказал, что можно доверять только тому производителю, которого ты знаешь, где он находится, что там вокруг, и как он ведет свое хозяйство. Только так можно, э, доверять.
Мгм. Н-да, да. Мгм. Мгм. Да. <chuckles> Да. И то это будет не стопроцентное эко, если мы уж прям в радикализм такой уходим там, с дождем, с облаками, вот совсем с воздухом, там, да, невозможно.
Э, конечно, нет. Относительно, да. Ну, я периодически, да, тоже вспоминаю эту, э, бородатую, так сказать, шутку, когда один, э, значит спрашивает: "А ты, а, з видел ли когда-нибудь, чтобы я свои яблочки какой-нибудь гадостью поливал?" Второй говорит: "Нет". Он говорит: "А я поливаю". Ну, то есть, т т к ты даже тому кому, т к тот, кому ты доверяешь, ты не знаешь, м, на 100 процентов, а, какие химические препараты он может быть использовал. Ну
Мгм. Мгм, мгм. Слушай, а Да.
Может быть он раз в год что-то обрабатывает, да, но тем не менее это тоже какая-то химия.
Мгм. А, о, хотела просто спросить, как раз таки в тему вот, а, именно магазинных продуктов. А, вот опять, в в вез возвращаясь к этим этикеткам, обычно, когда приходишь в магазин, там есть всякие, э, разные там, а, вот эти вот, как это? Не не пто не только этикетки, но еще и на самой упаковке могут написать там, "органический продукт", там "натуральное", там, молоко, вот что-нибудь такое. А, а вот человеку, который не разбирается вообще в производстве продуктов, как ему можно вот, а, понять, что это именно вот органический продукт, не обязательно даже эко, а вот просто хороший, качественный, органический продукт, вот, а, на состав ему смотреть, или вот что ему делать? Если он вообще ничего не знает?
Мгм. Да, да да. Ам, м-да, ну я, я так, эм, прим приблизительно можно это так объяснить. То есть, ам, мы отчасти, ну всё-таки доверяем, да, каким-то магазинам в которые мы приходим. Если они что-то пишут, мы надеемся, что они пишут это не просто на этикетке, а это отчасти хотя бы действительно так и есть, как написано. Поэтому, если ориентироваться на этикетки, то я бы выбирал, допустим, местный продукт, у которого меньше след транспортный, да. То есть, а, его меньше везут. Ты понимаешь в какой стране ты живешь, как там приблизительно ведут люди хозяйства в среднем, да, и какие там, а, ограничения для производителей на использование тех или иных химических препаратов, да, стандартов. Вот. М, да, местный продукт. Соответственно, на на самом деле, э, органический экологичный продукт, а, например на рынках, там вообще никаких этикеток нет.
Мгм. Ну да. Мгм. М. Ну да. Мгм. Да, логично. Мгм. Да, да-да. Стандарты. Да. Мгм. Да, да. Вот, и кстати, какой в итоге безопасный магазин или на рынке от фермеров?
И там И Да, и ну, ты да, тебе, может быть, приятная бабушка, значит, продает какой-то продукт, ты даже не знаешь, ее это продукт или не ее. Ты как бы вот, ну, доверяешь человеку, а дальше ну, просто расслабься. Как бы если, если думать обо всём этом, ну, ты не будешь есть вообще, потому что, ну, к сожалению, м, нет нет продуктов без абсолютных абсолютно чистых и абсолютно без капли химии. Ну, к сожалению.
Мгм. Мгм. <laughs> Да, да, к сожалению. К сожалению, или, в целом, ничего такого, может быть, и нет. Я просто сейчас вспомнила, как раз таки, вот заговорили про доверие, вспомнила вот недавние истории, начали ходить по интернету, как, а, люди же привыкли на улицах у бабушек покупать что-то там, я не знаю, ягоды, э, зелень, овощи. А всплыла информация такая, что <chuckles> многие бабушки, на самом деле, покупают, э, в магазинах всё, и просто потом пересыпают в свои вот эти стаканчики пластиковые или тары пластиковые, в которых они обычно продают, и продают под видом, а, якобы домашнего, чуть-чуть с нак с такой наценочкой. <chuckles> То есть...
Мгм. Ну да. Да. Ну конечно. Мгм. Да-да-да. Есть еще же поним ну, как бы, такое, а, ну, тоже, наверное, миф, что если продукт не очень выглядит, ну, в смысле, яблочко какое-нибудь кривенькое такое, да, с какой-то вот э, изъяном каким-то, то, скорее всего, это вот натуральное прям. М, не факт тоже, то есть может быть это, э, как бы производитель ради, а, прилавков отбирает, а, хорошо выглядящие, да, м, а, яблочки, например, да. А те, кто выглядят не не очень, они могут просто лежать рядом, да, и быть чуть подешевле. И ну как бы мы можем, ам, долго рассуждать об этом, какие на какие ухищрения идут производители и продавцы, чтобы сделать вид тот или иной.
Мгм. Да-да, да-да-да. Да, там в Мгм. Да, да. Ну да, чтобы вид такой был продажный. Да. Мгм.
Но в общем и целом, а, наверное, чем более, м, локальный продукт, тем больше у тебя понимания, а, как он выращивается. Наверно, так.
Ну да, местного производства, без, а, какого-то там супер, а, дальнего, а, импорта, наверное, да, из далеких стран. Ну, слушай ам, мгм, да-да-да.
Да. И тут мы снова возвращаемся к тому, что если ты знаешь, где это выращено, и уж те особенно если знаешь фермера, то ты к нему больше доверия, собственно, вот и всё.
Мгм. Ну, слушай, да, да, да. Сейчас сразу вспомнились бананы, которые, мне кажется, из одного региона во во по всему миру, а, э, экспортируют.
Мгм. А какую какую деревню, а, российскую щас можно без бананов представить? Наверное, никакую. Н-да.
Вот. Вот, да. <laughs> Слушай, ну вот, э, а вот как ты думаешь, есть же всё-таки, м, определенные организации, прям очень известные, там, знаешь, а, со своим, а, особым, высо ск скажем так, хорошим имиджем, да, в, э, своей сфере производства продуктов. Можно ли им, например, вот просто брать и вслепую доверять, если, например, на продукте есть этикетка этой конкретной организации там мировой, которая вот именно занимается, а, контролем качества продуктов. Или всё-таки нужно проверять продукт каким-то образом самостоятельно? Вот вот как быть в такой ситуации? Прихожу в магазин, вижу вот этот значок какой-нить организации крутой, и думаю: "Ну, значит, хороший продукт". Он 100 процентов хороший, или всё-таки бывают там какие-нибудь лазейки, как думаешь?
Мгм. Я думаю, что лазейки всегда найдутся, но тут уже, ам, ам, есть, ам, помимо этикетки есть же ещё органолептические свойства, да, свойства продукта храниться или быстро портиться, ну и так далее. И по каким-то косвенным признакам, ты в том числе можешь понять, насколько он ар натурально, а, или органично выращен, да, и, м, сохранён. Понятно, что <clears throat> если, например, мы мы возьмем какие-то банальные яблоки, которые в магазинах лежат, <clears throat> чем более они блестящие, тем больше вероятность, что <clears throat> что они, м, покрыты чем-то, да. Поэтому, <sucks teeth> а, органично это или нет, тут тоже вопрос.
<laughs> Мгм. Да. Да. Покрыты чем-то. <laughs> Ну, вообще, да, но, вот это покрытие, оно же изначально используется больше для консерв для того, чтобы законсервировать продукт, да, и для внешнего вида.
Да, это какой-то воск, якобы там натуральный, еще что-то, и да, наверное, так лучше хранится, а, продукт. Но тут возникает вопрос, э: что мы считаем, а, органичным, а, ар органическим, да, и, м, что мы вкладываем в это понятие, и что мы ожидаем, а, от этого продукта?
Да. Мгм. Мгм, мгм. Так, слушай, а вот насчет, э, кстати, разных продуктов. Вот, э, <blows air> то как выбирать продукты в магазине. Например, мы выбираем молоко или мы выбираем овощи, фрукты. Есть, э, как-бы способы будут различаться, от того, как ты смотришь на то, органичный продукт, экопродукт, или они примерно похожи? То есть, вот, как ты сказал, если, э, я там покупаю яблоки, то я скорее всего, буду покупать местные, потому что они не импортированы. Вот, а как, например, обстоят дела с другими продуктами, которые, вот, например, не скоропортящиеся?
Так. Ну, например, если мы говорим про молоко, то, ну, в зависимости от страны. Где-то вообще не разрешено продавать, э, ну скажем так, све ну, парное молоко. Да, есть такое понятие. Но, большинство моло молока на прилавках- это в той или иной степени пастеризованное. Если оно ультрапра ультрапастеризованное, оно х может храниться месяцами и соответственно оно обработано очень высокой температурой. То есть, там, как бы, м. Убили, да, там все возможные, э, значит, микробы, которые могут там размножаться, но при этом какие-то свойства в нём потерялись. И поэтому вот, органичность, а а органическое это продукция или нет, а, тоже как бы, вопрос в том, м, сколько оно может храниться, например, да, органический органическое молоко. То есть. Чем меньше срок годности, э, мне кажется, тем менее обработанный продукт. М, как-то так.
Да, да-да-да. Мгм. Да. Да. Мгм. Мгм. Понятно. Слушай, ну, спасибо тебе большое за такой полезный разговор. <chuckles> Очень много новой информации узнала. А, спасибо тебе за советы, и, надеюсь, мы с тобой ещё обсудим какую-нибудь интересную тему.
Да. Спасибо за вопросы, да было интересно тоже сформулировать некоторые вещи. Пока.
Мгм. Пока-пока.